Ma, ehm, a me verrebbe da chiederti se per caso questa ragazza non sia innamorata di te in qualche maniera a 'sto punto, perché cioè sembra quasi più che un comportamento da amica gelosa, sembra proprio un comportamento da, ehm, una persona che vorrebbe qualcosa di romantico con te, non lo ottiene, si compor cioè proprio su fidanzato geloso sembra quasi.
Mh. Mh-mh. Sì, sì, sì, ma anche la mia migliore amica, l'altra diciamo, ha detto questa cosa qua effettivamente. Io sì, non c'ho mai pensato, però effettivamente non non è una cattiva cioè sicuramente potrebbe essere, ecco, da come si comporta ho avuto questa sensazione in certi momen
Guarda, mhmm, so che è un po' estrema come cosa, ma per il bene della tua scuola io ti consiglio comunque di allontanarla perché, se ti sta facendo perdere clienti cioè tu ci vivi di uhm, della tua scuola di di danza, non puoi permetterti di perdere, ehm, clienti perché lei fa le sue scenate di gelosia, cioè; ehm, e poi soprattutto
Mh-mh. Certo. Sì. Mh-mh.
allontanala e chiudi i ponti perché comunque ha cercato di intromettersi anche con, ehm, la tua famiglia, col tuo fidanzato, con con le tue amiche più strette; cioè è è una persona veramente tossica 'sta 'sta ragazzina. E la cosa che fa spavento è che è così giovane, quindi, cioè, s se adesso è così, figuriamoci poi col passare degli anni. Ecco, forse dovresti pensare proprio di a questo punto, di dirle: "Guarda, ehm, mi dispiace moltissimo, ma, ehm, è stato deciso dal non so, dal dal collettivo degli insegnanti di allontanarti perché ci son state, ehm, delle lamentele eccetera, eccetera". Cioè s se occhio a non a non buttarla su di te, cioè non dire: "Ti io ti allontano", perché magari questa la prende male, visti già gli atteggiamenti non vorrei che magari facesse qualcosa di folcloristico ai tuoi danni. Quindi magari cerca di metterla più: "Sai, ci son stati parecchi, ehm, ballerini che si sono lamentati e quindi purtroppo, sai, comunque noi non possiamo per permetterci di perdere clienti, ti dobbiamo chiedere gentilmente di ehm, di lasciare il il gruppo". Se è fattibile parlare con i suoi genitori, parla pa assolutamen
Sì. Mh-mh. Esatto. Mh. Mh-mh. Da me. <chuckles> Sì, sì. Mh-mh. Certo, cert Sì. Mh-mh. Esatto. Sì. Eh, che ormai ha 26 anni, quindi in realtà i genitori poco possono fa sì, sì, lei è venuta a danza a 16 e noi ci conosciamo da 10. Sì, sì.
Ah! Ah, quindi son già 10 anni. Eh, ehm, no, vabbè allora, ehm, grande, grossa, adulta e vaccinata quindi son problemi suoi quello che fa. Ehm, e quindi niente, io ti consiglio spassionatamente di allontanarla per il bene tuo, della tua del della tua famiglia, delle tue amiche, del tuo compagno, perché non è un atteggiamento molto tossico quello che che sta portando avanti.
<chuckles> È grave. <chuckles> <chuckles> Sì. Okay. Okay, okay.